<laughs> Ừ, thực ra thì nó cũng có nhiều chiều hướng lắm nha bạn. Nó rất là tùy thuộc vào cái đồng đội của mình như thế nào, đúng hông? Đối với những người đi, là họ dễ dàng bị mất tập trung và hổng có quan tâm tới cái việc đang làm á, thì những cái người đó càng khiến cho cái nhóm nó bị mất tập trung nhiều hơn nữa, đúng hông bạn?
Ừm, ừm. Ờ, công nhận, công nhận. Nói chung là cũng phải tìm một cái đồng đội mà nó phù hợp, đúng hông? Chứ mà chẳng may mà mình mất mình mà đang mất tập trung, ơ, tới cái tìm một cái đồng đội mà cũng mất tập trung, cũng ham chơi nữa thì <chuckles> thì thôi. <laughs> Ơ, thế thì nhá, ừm, thế thì không biết là ấy, ngoài
Yeah. <laughs> Đó. Ờ, đúng, đồng ý.
Ngoài cái việc mà Ờm, ngoài cái việc mà có rất là nhiều cái nguyên nhân khiến bạn mất tập trung, thì không biết là hiện nay trong cái đời đại mà công nghệ số như thế này này, điện thoại hay là những cái thiết bị điện tử này, những cái thông báo trên mạng xã hội có khiến bạn bị phân tâm không?
Ừm. Ừm, có chứ bạn. Cực kỳ nha, cực kỳ, cực kỳ là là đằng khác luôn á. Tại vì như bạn biết đó, ví dụ như bây giờ mình đang học đi, cái tự nhiên thông báo nó ting lên cái. Bây giờ dù muốn hay không muốn thì con người cũng có cái sự tò mò. Thành ra là sẽ, gọi là, liếc ngang cái đi coi là nhắn cái gì vậy, ai nhắn vậy, rồi có chuyện gì không, có gì hot hông, kiểu, kiểu như vậy. Thì nói thiệt với bạn luôn, chỉ cần một cái nhìn qua như vậy thôi là đã bị mất tập trung cất rất là nhiều rồi. Khựng liền, nó bị khựng liền ngay lập tức. Đó. Ừm, thành ra nha
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Mất tập trung liền. <laughs> Ờ, công nhận, công nhận. Ừm, mà thậm chí là ừ, mà thậm chí là nhìn những cái thông báo đấy mà, kiểu, ơ, mặc dù là cứ biết là s sẽ mất tập trung ấy, nhưng mà vẫn, kiểu, cứ tò mò ấy nhỉ? Cứ bấm vào xem xong cái bấm vào xem cái là thôi, thôi xong rồi, là mất tập trung liền luôn á.
Ừ, đúng. <laughs> Đồng ý. Nói chung là cũng rất là khó để có thể là, gọi là, kỹ thuật kỷ luật bản thân mình, đúng hông bạn? Bởi vậy cho nên á, là mình sẽ đặt cái điện thoại ở sang một cái phòng khác luôn bạn, ở một cái chỗ khác luôn, để mà hông có cơ hội đụng tới nó nữa. <laughs>
Ừm, ừm. À, hợp lý. Hợp lý, hợp lý. <chuckles> Cách tốt nhất là cứ tránh x xa cái thiết bị điện tử ra. Là không cứ tránh xa, không cứ nhìn thấy là sẽ không bị mất tập trung thôi, đúng không? Ơ, nhưng mà ấy, kiểu, ơ, c nếu mà bây giờ nhá, có một người mà đang, ơ, gặp khó khăn, gặp loay hoay trong cái việc mà tìm lại cái sự tập trung cho bản thân, thì bạn sẽ có những cái lời khuyên nào dành cho họ?
Ừm. Ơ, đúng, đúng. Yeah.